Ama, eee, %88 gerçekten uyumluyduk. Eee, orada dürüstlük çok önemli. O sosyal platformlarda, eee, o zamanlar daha dürüstçeydi. Tabii, ben, eee, sonra başka bir, eee, uygulamaya, eee, geçtim, süreç de evrildi tabii. İşte, yaş ilerledi. Artık, böyle, ilişki bakmıyorum ama, hani, "Artık biriyle de tanışsam iyi olur." dediğim, eee, bir zamandı. Sonra, eee, arkadaşlarıma demiştim ki, "Yani, ama ben buraya girmeyeyim ya." "Neden?" dediler. "Ya, ben buraya girince evleniyorum, ben buraya girmeyeyim." dedim. "Yok ya, saçmalama bir şey olmaz." dediler. Eee, girdim.
Hı hı. Hı hı, tamam. Hı hı. <chuckles> Hıı. "Bir önceki deneyimim böyleydi." diye anlattın sen ama, eee, çok da kaçınılmaz oldu. Yeni platforma da girdin. Sonra ne oldu?
Ha ha. Eee Evet. E, tabii, eee, bu platformlar çünkü kolaylaştırıyor hayatı bir nebze. Zaten belli bir çarkın içerisinde, birbirimize ulaşmada, tanımada, zaman ayırmada o kadar yoğunlaştı ki hayat kendi içinde ve birçok şey eklenmeye başlandı. Y yani zaman yetmiyor biriyle tanışmaya ve o ortamlar da azaldı bence. Hani, daha, böyle, eee, küçük, eee, bir bir gruplar hâlinde yaşamaya başladığımızı düşünüyorum eskiye oranla. Sosyal medyanın da bence bunda çok etkisi var. E, tabii, orası daha kolay bir platform ve hızlı bir şekilde bulabiliyorduk. Eee, dediler ki, "Ya, bir şey olmaz gir, iki eğlen, ne olacak yani. Hani e evleneceksin diye bir şey yok ya." dediler, dediler.
Öyle mi? Hımm. Hı hı. Evet. Hı hı. Tabii. <chuckles> Yakın çok yakın arkadaşların mı, bu arada bunu söyleyenler? Böyle, nasıl bir ortamda bir sohbetti bu? Yani dışarıda eğlenirken yapılan bir sohbet mi? Yoksa bayağı ciddi, ciddi, söylenilen bir ortam mıydı?
Evet, evet, tabii, hepsi çok yakın. İkisi de, yani, eee, arkadaşlarımla zaten bütün diyaloglarımız, böyle, bir gün batımı, eee, ta biz o ara s Tayland'daydım hiç unutmuyorum. Eee, gün batımında denize karşı oturmuşuz, böyle, zaten kum, güneş, mavi her yer, cennet havasındayız, böyle, o kadar, ııı, rahat du bir moddayız ki, hani, ııı, rahat rahat konuşuyoruz uzun uzun her şeyi. "Niye senin uzun zamandır ilişkin yok? Niye hayatına birini almıyorsun?" E, dedim, "Yok, yani, öyle bir insan." falan filan. E, dediler, "Bir uygulama" eee, "İyi," dedim, "yani, ama bak, bunun sonu öyle olmayacak." "Yok, yok, bir şey olmaz canım. Öyle oldu diye, bu da böyle olacak değil ya." dediler. Dediler ve sonunda onunla da evlendim.
Hımm. Tamam. Hı hı. Hı hı. Hıh. Peki. Gerçekten! <chuckles> Dediğin gibi oldu yani. A, çok ilginç. Peki yani
<chuckles> 2'nci evliliğim de öyle oldu. 3'ü ekleyeyim mi bir de üstüne? <chuckles>
A! Bir dakika, bir dakika, bir a arada araya bir gireceğim. Eee, çünkü 2 tane platform üzerinden evlilik olunca, ister istemez, tabii, çok ilgi çekici bir konu. Çünkü bu, eee, aslında, eee, ilkinde, evet, çok daha, böyle, eee, platforma güvendiğin, işte, soruların, eee, ver dürüstçe ve cevaplar verildiği ve gerçekten, eee, tanışıp, hani, eee, uyumlu olduğunu düşünüp evlendiğin bir ilişkiydi. O ayrıldın. Sonra, şimdi, 2'ncide bu platform yine sana çok güven veriyor muydu? Yoksa sen platformu bir araç olarak kullanıp, eee, biriyle tanıştıktan sonra kişi mi eşin oldun olmasına karar verdin? O kısım nasıl oldu?
Tamam. Doğru. Hı hı. Evet. Doğru. Hı hı. Yani, evet.

Yani, eee, bence, son zamanlarda evet, eee, kendim için aynısını söyleyemem ya da, eee, benim arkadaş çevrem için aynısını söyleyemem ama, eee, mesela kardeşim için, çok başka bir dünya yani, ben, kardeşime gerçekten: "hani, şurada yanımda olsan, eee, 2 tane popona, eee, geçirmiştim" deyip <chuckles> her gün böyle, iii, eee, şey yapmışlığım var, söylemişliğim var yani. O fotoğraftaki sen değilsin, bir kere senin dudakların zaten öyle değil, he, senin cildin de böyle değil, niye bunu yapıyorsun falan diye sürekli sorgu hâlindeyim. Hiç sevmiyor o yüzden benim o ko şekildeki aramalarımı.
Hı hı. Öyle mi? Hı hı. Hı. <chuckles> O zaman bu sıkça filtre kullanıyor, belli ki. Her gün de düzenli, eee, bir paylaşım hâli de var ki sen her gün bunu yaşıyorsun, bu duyguları.
İnanıl Evet, evet ve, yani, filtreyi öyle bir kullanıyor ki yeni jenerasyonda gördüğüm örnekler, benim en azından hayatımda olan yeni ceze jenerasyon, eee, siperi eee, hepsi, eee, yani, kişileri tanımasam inanacağım ama, yani, tanıyorum hiç de o yani, güzelsin zaten de, eee, hepsi aynı kalıptan çıkmış gibi bütün filtrelerle. Yani, bana hepsi tek basım gibi geliyor. Evet, yani, çok şey ama sosyal medyada dürüstlük noktasında, eee, bu bence hiç doğru kullanılmıyor, genel olarak. Eee, tabii ki sosyal medyanın, eee, başka versiyonları da var. Örneğin; arkadaşlık siteleri var, eee, orada benim gerçekten komik hikâye komik demeyeyim de yani, eee, hani, sürekli: "beni oraya sokmayın" dedikçe arkadaşlarıma, eee, "ama yeter, çok uzun zamandır hayatında biri yok" deyip, deyip hep evlilikle sonuçlandım. Hep sonunda yani.
I hı. Herkes birbirine benziyor. Hımm. A! Hı hı. Hı. Öyle mi? <chuckles> Evet ya, sosyal medyanın, eee, tabii, eee, hem kardeşin tarafında, eee, işte filtrelerle herkesin birbirine benzer hâlde e, kullanım tarafı var, kardeşinin eminim senin sen ona kızdığında muhtemelen bir savunması vardır ya da "sen karışma ya, benim hayatım" dediği bir nokta da olabilir tabii.
Evet, evet, o yüzden Evet. Yani, ablasından biraz çekiniyor karışma çok diyemiyor, ona cesaret edemiyor ama <chuckles> ama abla ya, diyemiyor bir ses çıkıyor arada.
Diyemiyor mu? <chuckles>

Evet, çünkü ben yapamıyorum, öyle de yapamıyorum. Yani biriyle yazışırken, bir yanındaki 2 üçü 3'üncü 4'üncü kişi, sizi beğenenler oluyor ya çok fazla, o yukarıda, öyle, bi bir küçük sayılar yukarı doğru çıkıyor ama ben onu yapamıyorum. Ne karakterime uyuyor, ne de e kendimi de doğal hissetmiyorum o zaman. Eee, yani doğru bir enerji verdiğini düşünmüyorum bana. O yüzden de sırayla gidiyorum. Eleyeceksem elerim, sonrakine bakarım diye. Eee, "Zaten nasipse," diye de, o o olması gereken bir enersi enerjiyse "Zaten beni bulacak," diyorum kendimce ve yine, arkadaşlar o masada, hiç unutmuyorum hâlâ aynı, eee, restorana gittiğimizde aynı espriyi yapıyorum sürekli onlara. Eee, bana dediler ki "Ya saçmalama, hani, gerçekten, hani, 1 oldu, 2 oldu diye de, yani 3'üncüde yine ilkinde tutturacaksın ve, eee, biriyle konuşacaksın ve sen şu an ilişki istemiyorsun. Evet, eee, ama hayatına biri girecek, yani istemiyorsan girmez," falan gibi bir şey söylediler.
Hımm. Anladım. Hı hı. Evet. Hı hı. Anladım. Tabii. Mutlaka. <chuckles> Tamam. Hımm.
Platforma girdim.
Aynı platformu mu? Başkasın başka platform. Tamam. Bu da başka.
İlk kişi de Başka bir platform, bu da yeni, yine en son o en son olanları hatırlamıyorum vallahi ismini şu an. Eee, platforma girdim, ilk kişiyle tanıştım. Gerçekten ilk kişiyle konuşmaya devam ettik, inanılmaz bir enerji sardı. Çok böyle dürüst olduğunu düşündüğüm, çok samimi ama çok güzel böyle keyifli bir şey buldum karşıdaki kişide, böyle samimiyet gördüm. "A," dedim, "tamam, bir tanışalım o zaman biz," tanıştık. Yani evet, eee, uzun bir süredir de <chuckles> hayatımda kendisi. O yüzden yine 3'te 3 yapıp <chuckles> Evet, evet, yine ve ilişki istemeyen ben. <chuckles>
Tamam. Hı hı. Peki. Hı hı. Hı hı. Hımm. A! Şu anda hâlâ birliktesin. A, bu çok ilginç hikâye gerçekten. A, bu çok, gerçekten çok ilginç bir hikâye ve aslında, bakarsan böyle sanki, eee, bir hi i yazılı bir hikâyeye de dönüşebilir bu senin anlattıkların, bir yerde. <chuckles> Evet, gerçekten aslında bu platformların da, eee, ne kadar belki bir yerde amacına da ulaştığını gösteren bir örnek de olabilirsin. Yani orada, e, bir yan bir yandan evet, hani, büyük konuşup, "Asla olmaz," deyip yapan bir kişi gibi de görünsen de diğer taraftan platformun da, eee, gerçekten istediğine ulaşmış ama diğer taraftan bu 3'üncü platformun, eee, dürüstlük kısmını nasıl, eee, şey yaptın, yani i nasıl değerlendirdin, beğenmedin mi?
Evet, yani belki de düşünmeliyim onun üzerinde. <chuckles> Yani, evet. <chuckles> Evet, kesinlikle. Orada da hiç yoktu.